Allora, uhm, volevo chiederti: mhmm, ti è mai capitato, uhm, di viaggiare? E, se sì, ehm, durante uno di questi viaggi o durante, ehm, i viaggi in generale, ehm, hai mai scoperto qualcosa di di te?
Allora, uhm, ti devo dire che in realtà in ogni viaggio che ho fatto, ho scoperto un qualcosa di nuovo in in me. Ogni paese che ho visitato mi ha lasciato, comunque, un qualcosa di nuovo. Ehm, diciamo che ho iniziato a viaggiare tardi, uhm, fuori da dall'Italia, ma, ehm, sp per il semplice fatto che i miei genitori avevano paura dell' aereo, e <chuckles> e quindi diciamo che mi ero promessa No, mhmm, io ho sempre avuto, diciamo, il desiderio di di prendere l'aereo, di andare in giro, e quindi mi ero fatta gli avevo fatto questa premessa: che a appena comp na mhmm, avrei compiuto 18 anni, a da sola, in compagnia non non mi sarebbe importato, comunque avrei iniziato a a a viaggiare, perché comunque so sapevo di di essermi persa già tanto, insomma. E così ho fatto, <chuckles> e così ho fatto. Una volta ho fatto 18 anni, il mese successivo ho fatto il primo viaggio. Ehm, e già e il primo viaggio l'ho fatto a Nizza, ehm, sono stata 3 giorni a Nizza, ehm, e e da lì ho cominciato proprio a, uhm a scoprire un nuovo lato di me stessa, perché comun per me ehm, sicuramente, ehm, c'è stata molta curiosità, la voglia di conoscere, la voglia di immergersi nei mhmm, negli abitanti locali, la voglia di provare cibi nuovi, uhm, di visitare comunque sia un'architettura diversa, u musei, cioè c'è stato proprio, mhmm, m proprio un cambiamento, cioè che poi quando sono <chuckles> Sì, sì, sì, sì, id e questo poi l'ho fatto in, ehm in ogni viaggio che ho fatto, perché comunque, en diciamo che
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Ah! <chuckles> Okay. Te l'hanno trasmessa. Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Assolutamen <chuckles> Mh-mh. E dove sei stata come primo viaggio? Ah. Mh-mh. Cioè, che cosa cosa hai scoperto? Mh-mh. Mh-mh. Ti sei immersa totalmente. Mh-mh.